あ、廃れた感じですか？あ、そうですそうです、えっと、その時、日本人の、あの、ガイドの方とお話しする機会があって、もう、なんかコロナぐらいから、全然、もう、観光客が減ってしまって、あの、撤退した、あの、方もすごいいっぱいいるんですよっておっしゃってました。
はい。 うん。 はい。 うん、ん。 なので。 はい。 うん、うん、そうですよね。
うーん、ガラガラですね。
ああ、なるほど。
なんか、どうやってみんな、なんだろう、し商売やってるのかなって思いました。うーん。
え、ええ、ねえ。 ちょっと、だあ、残念ですよね。日本から近いしね。
ね。 そうですよね。海はね、全然きれいなままで、はい、海はいいんですけど、それ以外は、うん、なんか、あんまり昔と変わってなくって
うーん、そうです。うん、ね。うーん。 ええ、あら。
うーん、そうですね。
はい。あの、食事するところとかは、う、大丈夫ですか？あ、閉まってたりとかしないです？
はい。 あ、食事するとこは、まあ、普通にあったんですが、でも、モールとか行くと、なんか寂れた感じがしましたね。
ああ、そうなんですね、え。
うーん、なんか日本の田舎の方がよっぽどなんかうんうん。うん。充実してるんだなって思って。ねえ、そう、観光地でも、こんなこんな感じなんだって、ちょっとすごいびっくりしました。
ええええ。 ええ、残念だね。 うん。 あ、そうなんですね。え。
うーん、しかもね、日本から行くと物価高いし。う、そう。え、なね、なるのに、そう、日本の方がすごい充実してて。
ああ、高いですよね、今ね、そう。 うん。うん。そうですよね。なんか、ドンドンキができたんでしたっけ？なんか、くドンキホーテができたんでしたっけ？船の、ん、だよね。
うーん、ね、今こんななんだ。 あ、何ですか？ あ、できてました。<chuckles> ありました。そうですね。そう、そこで買い物うんうん、充実してましたね。すごい便利で、ね、すごい日本頑張ってんの。<chuckles>
あうあうあう。 ああ、いいですね。 ねえ、ほんとですね。もっと、もっとなんか栄えるといいなって思ってむうん。ほ、ええ。ほんとです。はい。
はい。 そうですね、なんかもったいないですね。うーん、あ、じゃあ、今日は、あの、詳しくお話しいただいてありがとうございました。ね。
はい、こちらこそありがとございました。